Uhum.
E tirar reciclagem porque aqui tem 2 dias diferentes e e aqui você é obrigado meio que, assim, teoricamente você é obrigado a separar, sabe, o lixo da reciclagem. Então ele que tira, ele que separa. Eh, teve uma época que eu estava fazendo e eu parei, que ele eu estava me sentindo sobrecarregada.
Entendi. Sim, sim, sim. Ah. Aham. <laughs>
Então, eu parei e ele viu que eu não vou, se ele não tirar o lixo, o lixo vai ficar acumulado ali. Eu não vou. Então aí ele vai e tira, ele automaticamente vai lá e tira. Aqui a gente tem essa questão do clima também, né, então às vezes está nevando lá fora, né, entendeu. Então seria uma função que é ótima pra ele mesmo fazer, que é um homem, né, mas tem ali os músculos, enfim, que pra ele não é nada, que ele <laughs>
Sim, sim. Hum. Hum, é. Isso complica também, né. É. Aham, aham. Sim, sim. <laughs>
<laughs> Né. Ó, mas é muito pouco, até também brinquei com ele, né, um tempo atrás. Eu falei que eu faço 80% das coisas da casa, ele faz 20.
Sim, sim e ele trabalha fora ou ele trabalha em no home office?
Sabe, e ele Ele trabalha fora.
Uhum.
Ele trabalha fora. Daí, na época, eh, eu estava trabalhando, a gente estava trabalhando mais ou menos a mesma as mesmas horas e trabalhando fora, ninguém trabalhando de casa. Ah, mais ai, depois, no inicinho desse ano, eh, eu comecei a trabalhar menos horas. Então eu aceitei, sabe, pegar um pouquinho mais de coisas pra fazer de novo e parei de reclamar. Porque aí eu entendo, né. Aí eu acho que é meio que justo, tipo, eu estou mais tempo em casa, então ok, né. Eu acho que é ok, mas é muito complicado.
Hum. Uhum. Sim, sim. Uhum. Entendi. Aham. Aham. Sim, sim. É, mas é é complicado às vezes, né, porque você tem sempre aquela questão de que os 2 estão usando, né, o espaço ali, né. Eh, então, se a outra pessoa pode colaborar um pouco, né, se tem como dividir um pouco mais pra justamente ninguém se sentir sobrecarregado, né.
Exato. Uhum. É. Uhum. Total, total.
E como é que vocês fazem com comida por exemplo? É uma tarefa que ele te ajuda? Você fica responsável? Vocês comem fora? Como é que é com comida?
Hum. Ah essa eu acho que é a parte que mais me pega viu. Porque eu detesto cozinhar.
Hum.